Pues, mira, como tal es un grupo de personas, principalmente es, eh, pues, mi familia nuclear, mis hermanas, mi mi pa mis papás, y me gustaría también el el regalarle evidentemente como a a a mis amigos muy cercanos, que afortunadamente voy a ver muy pronto, porque tenía mucho tiempo que no los veía. Entonces, también está como en esta parte y también está mi pareja. Y me gustaría también regalarle <chuckles> a mis mascotas regalarles algo, pues, tal vez un poco más sencillo. Entonces, como tal, de mi presupuesto es que sea entre todos estos regalos, entre 3000, y 3500 pesos, ya digamos, cubriendo todos los gastos.
Ajá. Ajá. Ajá. Guau. <laughs> Sí, sí. O sea, hablamos como de 100 por persona, incluyendo a las mascotas, ¿algo así?
Mm. Un poquito más, tal vez unos doscientos, doscientos cincuenta, aproximadamente.
¿O un poquito más? Son como 15. Oh, perfecto. No no, no está tan bajo, ¿eh? Está bastante decente. <chuckles> Okey, bueno, vaya, ya tenemos todo el panorama. A ver, otras preguntitas más por ahí. ¿Qué tanto conoces a todas estas personas que mencionas? Inclusive a tus mascotas.
Sí. <chuckles> Pues, mira, mis mascotas las conozco, eh, una es muy cachorra, entonces tiene 2 años apenas. Entonces, digamos, que la conozco de toda la vida. <chuckles> Y la otra, l nosotros la adoptamos cuando tenía como s 4, 5 años, y ahorita tiene con nosotros como 8 años. Entonces, digamos, que la conozco bastante, ¿no? En cuestión de eh, pues, de mi familia, pues, sí, toda la vida la los he conocido, <chuckles> o, por lo menos desde que tengo conciencia. Y pues, realmente a mis amigos, eh, cercanos, pues, llevo aproximadamente unos 10 años, 15 años, tal vez, de de conocerlos, y a mi pareja van de conocerla como tal, tengo como 4 años, pero ya de tener como una relación y demás tenemos casi 2 años. Entonces, digamos que, pues, tengo la la noción de de qué le podría como gustar, qué cosas, o o, qué cosas incluso no le gustaría tal vez que le regale. Como que todas estas opciones, ya tengo más menos planteado qué podrían como gustarle a las personas, pero no sé exactamente como qué cosas.
Ah. Ah, sí, sí, claro. <chuckles> Ajá. Ah, pues, ya. <chuckles> De toda la vida. <chuckles> Ajá. Ajá.